Oye, fíjate que, pues, me he dado cuenta, en últimas fechas que honestamente me he vuelto, o me identifico, o me siento m. Me siento más plena, cuando estoy trabajando, o cuando me llegan a preguntar de mi trabajo, como que tengo más tema de conversación, que cuando me llegan a preguntar de mi vida personal.
¿Cómo crees?
Me ha sucedido en entrevistas de trabajo, o sea, que agarran, y te preguntan, primero, a ver, cuéntame de ti. Y yo: ¡Uta!, pus, ¿qué les cuento, no?" Eh, soy una mujer soltera, de 51 años, tengo 2 perros, los saco a pasear en la mañana y en la noche. Este, veo a mis amigas una o dos veces al mes, eh, me gusta leer, me gusta ver series de televisión, me gusta ir el cine, y párale de contar. O sea, como no tengo o sea, cuando me vengo a dar cuenta, pues, realmente no hago nada, que me apasione, no, o sea, por ejemplo, a mí me encanta bailar, me fascina bailar, no tienes una idea, me fascina bailar.
Entiendo.
Y, aquí en Ciudad de México, hay mucha oportunidad de irte a clases de baile, de todo, de salsa, de bachata, de de lo que quieras, de lo que quieras. Y nunca, me ha dado por ir a buscar unas clases de algo, que yo sé que las disfrutaría como no tienes una idea.
Así es.
Y y me siento, como que. Sí no, estoy hablando de trabajo, o o estoy trabajando, no me siento plena. ¿Tú crees, que estará mal eso?
Pues, la verdad es que ahorita que lo mencionas, eh, me gustaría saber, ¿qué actividades disfrutas fuera del trabajo?, aparte, pues, de bailar, que que tengas algún otro hobby como, pues, ver películas, o algo así, o salir con tus amigas. Hay otras actividades que también digas: "Me gusta mucho hacer esto", pero, ya, pues, tengo tiempo que no lo hago.
Ujú. Pues mira, no me lo vas a creer y no es porque me quiera ser hermanita de la caridad, pero sí me gusta, eh, ayudar a la gente. Eh, en algunos años hu hubo unos 3, 4 años en los que me metí de lleno a hacer colectas de juguetes en estas fechas para algunos orfanatos. Pero cansa mucho. Eh, yo salía cansada emocionalmente, muy fuerte de de ese tipo de de eventos. Y la verdad, después de 2 años ya no los quise hacer, porque era era agobiante. Aparte, la gente que da los regalos luego pareciera que no los da tan de corazón, ¿no? Y empezaba a tener problemas por cosas que ni venían al caso. O sea, por ejemplo, me tocaban niñas que el que le tenía que llevar regalo no le llevaba. Entonces, yo lo que intentaba hacer es que si una niña tenía muchos juguetes, y algo le podía quedar a esta chiquita que no tenía nada, los movía, eh, y la persona que daba el juguete se enojaba, o que por qué esa era para la niña que yo le había dicho yo, pero, pues, es que esta niña tampoco tiene a nadie, ¿no? Entonces, a veces, digo, no no. Ahí es cuando te das cuenta que las cosas no se hacen tan de corazón. Y
¡Qué padre! No inventes. Así es.
Triste, pero el lidiar con la gente que daba los regalos me hizo me hizo quitarme eso, que la verdad, sí, acababa yo muerta y eran como 2 días que tenía yo que descansar para poder regresar a mi vida normal, pero pues también era satisfactorio, ¿no? Ver la carita de las niñas con sus juguetes.
¡Ay, qué bonito! Sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas te hacen sentir orgullosa o satisfecha de lo que haces? ¿Esta es una de ellas? Estas actividades de, pues, ayudar a la gente que, pues, a veces no tiene recursos, o estas niñas que también era como ver la carita feliz cuando recibían su regalo.
Sí, la verdad es que sí. Y como que siempre he tenido esto, en en ese entonces yo vivía en el sur de la ciudad y era un orfanato de niñas que estaba en mi misma calle. Entonces, eh, yo siempre pasaba por ahí, siempre pasaba por ahí y un año decidí entrar. Este, y vaya, hice esta parte de los regalos. Sé que no soy la única porque yo sé que varias varias personas hacen lo mismo. Entonces, la verdad es que las niñas reciben un chorro de regalos en esa época. Por eso, digamos que no me dolió tanto, eh, no seguir haciendo este esta recolección de juguetes, porque yo sabía que ahí hab siempre había alguien más que lo hiciera. Eh, pero, era, eh, te digo, me me agotó, ¿no? Pero sí me gustaría entrar en algún otro tipo de actividad que a lo mejor no tenga yo tanto que ver con la gente que dona y sí más con la gente a la que se tiene que ayudar.
Guau. Muy bien. Oye, y, por ejemplo, ¿hay personas o causas que te importen y te conecten más?
Sí, em, eh, los niños. A mí los niños me matan. O sea, eh, sobre todo, creo que tuve esa sensibilidad, porque en en este orfanato adoptaban hasta hijas de de mujeres que traba sexo servidoras. Eh, que sí estaban las mamás, pero como no tenían los medios para poder mantenerlos, las monjas se quedaban con las niñas. Entonces, pues, cuando te pones a ver la vida que han tenido esas criaturas, sus mamás, porque también hay que ser un poco comprensiva con esa gente que muchas veces no tiene otro medio de subsistencia más que ese. Eh, pues, la verdad es que sí, me gustaría mucho algo que tuviera que ver con niños, con bebés. Ah, fíjate que hay algunas asociaciones y desde el año pasado estoy con que voy a entrar y no he hecho nada. Le voy a escribir a una amiga que ella tiene el contacto. Hay una donde pasan urf un orfanato a abrazar bebés. Ese es tu trabajo.
Mm, okey, sí. Ay, sí. ¡Qué bonito!
Entonces, eso es algo que que me gustaría hacer. Fíjate que le voy a hablar porque va a ser mi propósito de año nuevo. El próximo año quiero ir a hacer eso. Creo que eso me llenaría mucho y creo que es una parte que tampoco he trabajado, el hacer cosas por los demás. O sea, muchas veces creo que estás más preocupada por el éxito, por el dinero, por poderte comprar cosas, y como que el dar también es bien bonito, ¿no? Y no nada más lo material, sino también cariño. Y yo soy bien niñera, los bebés me encantan. Entonces, creo que ni siquiera sería un esfuerzo para mí, sería <chuckles> creo que sería un regalo para mí, ¿no?
Tan sí, cierto. Ay, qué lindo cómo lo dices. La verdad, es que me gustaría saber también, ¿cuánto tiempo libre tienes para explorar estos intereses? O en la semana, pues, ¿cuánto tiempo podrías dedicarle, para hacer estas obras?
Pues, es que ese es el problema, que últimamente no me doy tiempo, porque, como, eh, en el trabajo que estoy, no gano lo mismo que antes, pues, estoy buscando chambitas todo el tiempo, ¿no? Entonces, a veces trabajo hasta sábado, y domingo. Pero, pues, la verdad es que si ya me hago el propósito, pues sí, ah, de menos 1 día a la semana, sí lo podría yo dedicar.
Muy bien.
Totalmente, ese, un sábado, o un domingo. Pues sí, ya si me hago el el propósito de hacerlo, me me abro espacio, porque, sí me encantaría. O sea, eso de ir a abrazar bebés, wao, me parece espectacular.
Qué padre. Pues, fíjate que yo te recomendaría, para empezar a identificar, y bueno alinear estos valores personales, con las acciones que dices. Por ejemplo, bueno, si a ti ya sabes que te gusta, esto de de ayudar a las personas, de ir a orfanatorios, y que ya encontraste, como lo que me estás diciendo de ir a abrazar bebés, la verdad es que es súper bonito. O sea, la verdad es súper gratificante, y más que que, pues, ya te gusta. Entonces, de repente es como ir solamente a preguntar, como dices de decirle a tu amiga, y esos bebés, de verdad no sabes lo bonito que van a sentir, o esos niños, que a veces, pues, es mucha responsabilidad como estar juntando los juguetes, y todo esto, pero solamente al ir, y abrazarlos, ayudar, pues, no sé, a las monjitas, o esta casa hogar, para abrazarlos, y darles de comer. De repente, pues, hasta cambiarles el pañal, pero, lo más importante es darle ese amor, que esos niños necesitan, esos bebitos, sobre todo. Que bueno, han pasado también por circunstancias, bastante difíciles, y que sientan ese amor, o sea, que alguien se los está dando, aunque sea, pues, alguien un poco desconocido, pero conforme lo vayas haciendo, vas a ver que esas actividades te van a llenar el alma, porque, esos voluntariados, la verdad es que son, pues, bonitos, porque, tú obviamente estás regalando tu tiempo, que eso también es súper importante. Y aunque sea una vez a la semana, la verdad, es que tú te vas a sentir mucho mejor, porque, no solo es como el trabajo, es también dar esta parte de ti, que la gente necesita, o sea que Así como dices tú, no solamente es dinero, también, hay otras cosas importantes como el tiempo, el amor, que a veces estos niños, pues, jamás han tenido en su vida.
Ujú. Claro. Claro. Claro. Sí, sí, sí, la verdad es que, te digo, no me cuesta trabajo. Yo veo un bebé y me derrito, totalmente, me derrito, ni le veo la cara ni nada. Nada más con el olorcito ese a a lechita cortada, me me puede matar y abrazarlos, como te digo. Al final, creo que sería más regalo para mí, que para ellos, pero sí, sí lo podría hacer y creo que ese tipo de cosas. También, eh, en algún momento yo no, eh, me quise meter a esta aplicación donde, eh, gente que es ciega te llama, en dado caso que tenga un problema, te toma foto para que le ayudes y eso, eh, pero, ¿qué crees?, que ya está hasta el gorro esa aplicación, ya no aceptan más gente, porque hay mucha gente y hay muy pocos usuarios. Entonces, eso también se me hace padrísima porque esa, pues, es de repente, ¿no?, que alguien necesita ayuda, te entra la llamada y ya, eh, pero ya, ya está saturada. Entonces, en eso, digo, al final es bonito saber que hay tanta gente que quiere ayudar, ¿no?
Así es. Mm, okey. Cierto. Pero, qué padre.
Y también Sí, y también quiero buscar algo cerca de casa. En el sentido de que, pues, yo vivo en una zona buena, pero fíjate que, a una cuadra de mi casa la zona ya no es tan bonita. Entonces, yo quiero preguntar por aquí se a si hay algo, parecido algún orfanato o algo, porque pues, a veces al lado tienes el problema, ¿no?, y como que no te das cuenta, y y no le tiendes la mano a nadie.
Es verdad. Sí, hay gente que de repente necesita. Y bueno, puedes preguntar alrededor de donde vives a ver si supieran de algún lugar que, pues, tú puedas ir a abrazar a los bebitos, o ayudar a estos niños que, también puede ser la parte de la caridad que, aunque no tengas que, por ejemplo, tú dirigir todo esto, tema de los regalos, pero, sí podría ser bueno que tú, por ejemplo, en esta fecha de, que bueno decembrinas, tú pudieras comprar algunos juguetes, o o llevarlos tú y regalarlos, o sea, tú presencialmente, y no estar como buscando a ver quién lo puede hacer, porque bueno, eso también es <giggles> bastante desgastante. Entonces, solamente hacerlo, por ejemplo, tú, o tu familia, de que digan, a ver: "Tienen algunos juguetes que quieran donar, o algunos eh, ropa también que no necesiten", porque, bueno, a veces también los sobrinos o gente de tu familia crece y esa ropa, pues, ya se queda ahí que podría servirle, pues, a otros niños.
Ujú. Claro. Claro. Sí. Sí. Exacto. Pues sí, eso voy a ver, también, porque también en mi ciudad natal falta mucho de eso y también voy a checar. Tengo unas amigas que trabajan allá en el Centro Down, y como luego me paso temporadas largas allá, pues, también les voy a hablar para ver en qué puedo ayudar, ¿no? Creo que no está de más. Y creo que es que es que, creo que eso les daría un poquito más de sentido a la vida, ¿no?, y y por fin, podría cubrir esta parte de cómo me van a recordar, ¿no?, no sé. Ujú. Sí. Oye, pues muchas gracias por escucharme. Eh, la verdad a veces es muy bueno poder sacar lo que uno trae adentro, y y escuchar las ideas que tienes de otra persona. Uf, da
Así es. También.